Waktu itu, pas aku setelah resign ya, Kak, ya. Jadi waktu itu tuh, aku setelah resign tapi sebenarnya aku bukan resign sih, Kak, aku kena PHK gitu kan. Nah, otomatis aku kan dapat pesangon ya, Kak, ya, dan itu lumayan tuh, karena aku udah kerja hampir 5 tahun kan, Kak. Jadi saat itulah saat-saat aku impulsif, Kak. Jadi karena aku tiba-tiba dapat banyak uang, gitu ya, jadi kayak, wah, tiba-tiba dikirimin uang yang jumlahnya lumayan besar banget, Kak. Maksudnya, itu yang terbesar yang pernah ada dalam hidup aku kayaknya ya, Kak, ya. Jadi saat itu, ya udah, aku kayak karena aku mau pulang kan, ke daerah aku, jadi aku belanja semua pakaian yang pengen aku beli gitu, Kak. Jadi kan, namanya juga cewek ya, Kak, ya, jadi, eee, jumlah barang-barang di keranjang toko oren aku tuh, lebih dari 99, Kak. Jadi kalau dilihat di situ ada tulisan 99 plus, gitu ya, Kak, ya. Jadi, apa yang sudah aku pengen dari lama tuh, aku checkout semuanya, Kak. Jadi, eee, aku nggak mikir lagi. Jadi pastinya aku, eee, kayak luangin budget gitu ya, misalnya segini gitu untuk aku belanja-belanja ini. Jadi, ketika aku hitung-hitung, oh, masih masuk, ya udah, aku checkout semuanya gitu, Kak. Itu hari-hari saat aku sangat senang sih, Kak, karena bisa belanja ah, betul. <chuckles>
Mhm. Oke. Oke. Oh, <chuckles> karena <chuckles> Oke. <chuckles> Iya. Iya iya, paham. <chuckles> Wow! <chuckles> Iya, ya. Jadi Ah. Sangat tenang ya? Oke. Nah, itu tetap masih senang ya, belum ada penyesalan ya? Oke oke, nggak papa nggak papa. <chuckles> Berarti katem
Betul betul, belum menyesal, gitu, Kak. Mungkin menyesalnya pas barang itu dateng Kak, karena ada beberapa barang tuh yang enggak sesuai sama ekspektasi aku, ada yang mungkin bahannya ternyata enggak sesuai yang aku harapkan, atau mudah rusak, gitu sih, Kak, yang paling aku sesalkan gitu ya, dari belanja itu.
Ah. Oke. Ah.